Oke. Kalau keluarga, sih, jujur ya, Kak, aku kayak, dari kecil, selalu berjuang sendiri juga, gitu. Meskipun, aku kayak punya 3 saudara, terus kayak, saudara-saudaraku juga pada ngejauhin, ya, Kak. Jadi, aku cuman paling ngandalin ibu aku aja, sih. Kebetulan kayak, ya, ketika cerita, ya, Kak, sampai di rumah, ada ibu aku di rumah. Karena, kan, ngejagain anakku. Sel aku kayak nangis, terus cerita kayak, "Nggak lanjut kerja," aku sampai kayak nangis, tapi sekarang aku kayak pengen ketawa, kenapa, kok, kayak gitu, ya? <laughs> Tapi, iya. Ibu aku cuman ketawa aja kayak, "Ya udah, nggak papa," gitu, "nanti juga kayak ada ganti rezekinya," gitu, ya, Kak. Iya.
Oke. Ah, ya ampun, sedih. <laughs> Tapi pasti heeh heeh. Iya, benar benar, Kak. Apalagi, kan, habis melahirkan, ya. Kan, pasti ada aja, anak itu rezekinya pasti ada, gitu, Kak. Nah, setelah itu, apa, nih, yang mungkin ked keadaan Kakak sekarang seperti apa? Apakah Kakak udah kembali normal, atau bisa bekerja dengan seperti yang Kakak mau sepenuhnya, gitu, Kak?
Iya, alhamdulillah, sih, Kak. Kayak, ketika aku proses menerima itu, dan kayak, memang, orang itu kayak nggak pantas dimaafin, gitu, ya, kan? Kalau istilahnya itu kayak, dia udah nyakitin banget, gitu, ya, Kak. Apalagi kan iya, bawa-bawa anak-anakku juga, kan. Kayak, ASI aku jadi tiba-tiba seret, Kak, yang awalnya banyak banget, kan. Iya, jadi kayak, aduh, itu, zolimnya itu dua kali lipat, lah, mungkin ya. Tapi kayak, ya udah aku terima aja. Terus, ketika proses penerimaan itu, tiba-tiba aku kayak dapat kerja di ya, di rumah aja, gitu, ya, Kak. Terus kayak seminggu gitu aku dapat Rp20.000.000 sih.
<chuckles> Iya, benar benar. Itu jahat banget, sih. Wah, benar. Itu ngaruh. <chuckles>